Also, ich habe auch vor paar Monaten, äh, k also, Wing Chun angefangen, das ist, äh, Kung Fu, äh, 'ne Kung Fu Art, ja. Also, das ist von einer Frau, die hat das in Südchina vor vielen, äh, Jahren, <tsk> ähm, ja, wie sagt man, <chuckles> ins Leben gerufen. Ähm, Bruce Lee hat ja Wing Wing Chun gemacht zum Beispiel. Genau. Also, lustigerweise macht den Sport die Sportart die am liebsten die Männer, aber es ist eigentlich von einer Frau erfunden. Also, äh, ja, <laughs> interessant. Ja.
Wing Chun? Ah, okay, interessant. Äh. Geprägt. Ja. Ah, okay, interessant. Okay. Mhm. Mhm, okay. <laughs> Oh, das ist natürlich spannend. Und war das auch so so 'n Sport, den den du so aus Neugier einfach, ähm, ja ausprobiert hast, oder wie bist du da reingerutscht?
Also, ich w ich wollte schon immer Selbstverteidigung lernen. Gerade als Frau, ähm, ka bin ich schon öfters in so Situationen gekommen, wo ich mir echt gewünscht hätte, ich hätte 'n bisschen was drauf, um mich, ähm zu wehren, ne, in bestimmten Situationen. Und von daher finde ich's 'ne echt gute Sache. Mhm.
Hm, okay. Mhm, natürlich. Ah, okay, cool. Ja, okay, dass man da einfach auch wirklich dieses Bewusstsein dann dafür hat. Das ist natürlich ja 'ne gute Sache, einfach ja, kämpfen zu können, natürlich, mhm. Grade in der Welt, ja, hast du garantiert recht. Okay, ich danke dir wirklich für für für, äh, ja, die schönen Geschichten und, äh, deine interessanten Impulse und ich wünsche dir noch 'n schönen Tag.
Ja. Auf jeden Fall. Mhm. <laughs> Ja, super gerne. Dir auch. Tschau!